Ma, ehm, proprio sai quel sen d normalmente io sono sempre contenta di andare alle gare, anche perché comunque è il mio ambiente eccetera, ma qua le t cioè proprio mentalmente la mia testa diceva: "Non ce la possiamo fare". Ed è raro, eh, che mi succedano, sono molto resiliente, però qua proprio p è come se il mio cervello quella mattina, perché poi tra l'altro era anche di mattina, quindi dici, non è che ho potuto recuperare le ore di sonno, no, cioè dovevo essere lì alle 8 di mattina e tra l'altro uscendo di casa tipo alle 7. E niente io
Mh. Ma tu successivamente hai hai provato a parlare con il tuo coach o comunque con le persone che ti avevano spinto ad andare e riferirgli questo disagio che tu avevi provato nel già nel non voler andare, ehm, in prima
Allora Sì, allora io, mhmm, ne avevo parlato con il mio sensei, che è appunto quello che quasi mi ha obbligata ad andare, che è quello di 80 anni, e poi ne avevo parlato col mio coach. Allora sul momento io ovviamente son scoppiata a piangere per la frustrazione perché dicevo: "Ma dai, che figuraccia". Cioè anche il giu i giudici che mi conoscono perché vabbè, cioè mi han guardato tipo, "ma sei ubriaca?" Cioè era una co cioè m'ha guardato sgranando gli occhi tipo, "ma c'è c o ci fa oggi?" Ma, ehm, lui mi ha abbracciata, m'ha detto: "Non ti preoccupare, capita a tutti, senti, anche se una volta non sali sul podio"
Ma è comprensibile. <snorts> Erano sorpresi di questa reazione. Certo. Sono sicura che avranno capito la circostanza, q qua visto che hai detto che alcuni di loro ti conoscono, quindi sono già consapevoli del tuo della tua bravura.
Sì. Lui infatti Il mio coach ha detto: "Guarda, io sono orgoglioso di te perché comunque nonostante tutte le difficoltà alla spalla, questa, le mancanze d eh, sei comunque salita sul tatami, quando hai sbagliato hai avuto il coraggio di ricominciare, quando molta altra gente avrebbe detto: 'No, no, basta, ho finito qua'". E invece
Da capo. Eh beh, il fatto che lo stai riconoscendo è senza dubbio, ehm, il primo passo per farti sentire meglio rispetto a quello che è successo, il fatto di perdonarti per quello che è successo, perché è qualcosa di normale che può succedere a tutti.
Sì, sì mi sa presente